जी, जैसे आपने कहा कि हाँ, हाँ, इवन हम भी कमाई करते हैं लेकिन हम नहीं अ, माता-पिता जो परवरिश देते हैं हमें, जो सिखाव हमें देते हैं, उसकी सिखाव के सामने हम दुनिया की कहीं पे भी जाओ, कुछ भी सीखो, उसके सामने मायने नहीं है। और साथ ही हम कमा भी लेते हैं, पढ़-लिख लेते हैं, बड़े बनते हैं और हम ज़िम्मेदारियाँ भी लेते हैं। लेकिन हम कितनी भी ज़िम्मेदारियाँ लेकर भी वो परिवार नहीं बना पाते, जो माता-पिता बनाते। शायद हम हम भी
हुँ। हुँ। जी, जी, परिवार में हाँ जी, हाँ जी।